قولي لي لمّا بيحصل سوء تفاهم مع حد يعني آآ، قريّب منك ويبقى سوء تفاهم كبير، إزاي بترجعي تصلّحي العلاقة معاه؟
آه، لو حد قريب مني هي بتختلف طبعًا، يعني بال بالعلاقة سواء قريّب بقى والّا بعيد. لو زي ما أنت بتقول كده حد قريّب مني دي بتبقى طبعًا يعني لازم أبدأ إن أنا يعني أشوف إيه سبب الخلاف وإن أنا أحاول إن أنا لو كنت غلطانة لازم أعتذر. آآ، ده لو كان يعني قريّب مني أوي، وأنا ما حاسّة إن أنا مثلًا غلطت، أنا اللي غلطانة، لكن لو كان بعيد بقى أو حد مش قريّب أوي يعني امم.
أيوه. بالضبط آه، يعني هي ال
أيوه، يعني لو كان
آه، يعني هي الفكرة إن أنتِ آه، لو الشخص نفسه قريّب أو بعيد دي بتفرق نفسها. يعني الفكرة في درجة القَرابة بالنِّسبة لِك هي الأه العامل الأساسي في الأول.
آه. بالضبط كده، درجة القَرابة هي ال هي الأساس، لو كان بعيد ب يعني حد من بعيد مش قريبي يعني أوي، آآ، باحاول إن أنا برضه إيه أتأنى شوية، لأني يعني أكيد السوء التفاهم ده أنا مش هابقى طرف جامد فيه يعني أكيد هو عمل حاجة فخلّتني أبعد، آآ ب بِدَليل إن يعني أنا هو صحيح مش مش فارق معايا
بالضبط آه فأنتِ آه، فأنتِ بتعتذري في حالة قُلتِ لي حتى إن أنت بتعتذري في حالة إنه آآ إنه لو الشخص ده يعني لو أنتِ اللي غلطانة وكده ولو قَريب بتعتذري طب لو كان بعيد مثلًا، بتتصرفي إِزّاي؟
لو قَريب. آآ، يعني لو كان بعيد بقى يعني بافكّر في أنا يعني برضه غلطانة والّا مش غلطانة، يعني في القريب لازم حتّى لو غلطانة باحاول إن أنا أصلّح، لو بعيد بقى ب يعني بصراحة ما م يعني باشوف أنا غلطانة والّا مش غلطانة، برضه لو غلطانة يعني هاحاول إن أنا يعني أصلّح برضه ال سوء التفاهم ده بيني وبينه، لو مش غلطانة بقى لأ، مش هاتدخّل خالص يعني آه، مش ه مش ه مش هاحاول آه.
كويس، آه كو كويس خالص، طيب وعلى كده
اهم.
وعلى كده طيب لمّا بي آآ، اللي بتحصل المشكلة دي لو أنتِ الحد ده قريّب منِّك بقى وخلاص يعني شخص مُقرَّب و ويعِز عليكِ، وكنتِ أنتِ حاسّة إن هو غلطان برضه، يعني أنتِ غلطانة وهو غلطان، مين عادةً اللي بي ب بتحبّي يفضّل يبدأ ال إن هو ي الكلام يعني أو يوضّح سوء التفاهم ده؟
آه، طبعًا. ما أنا بُص هاقول لك. هاقول لك، طبعًا يعني لو الشخص قريّب جدًا منّي وقريب يعني أوي، أوي، طبعًا يعني هيبقى وغالي عليّا لازم أنا اللي أبدأ بالص ال بالصُلح حتّى لو أنا كنت غلطانة، يعني آآ، زوج، زوجي مثلًا آآ أمّي، أبويا آآ، حد من أخواتي، طبعًا لازم أبدأ.
آه، يعني أنتِ عادةً شخص بيحب يبدأ هو بالصُلح أيًا يكُن الشخص، بس ما طالما ما هو قريّب منِّك يعني.
آه. جدًا، جدًا، أنا باحب أبدأ بالصُلح جدًا حتّى لو أنا غلطانة باقول لك يعني م يعني ب ام يعني ب ب بيفرق معايا أوي زعل حد يكون قريّب منّي أو علاقته م بيّا يعني قريّبة آآ، بيفرق معايا أوي زعل الناس دي، فما باقدرش إن أنا يعني أقعُد شوية حتّى من غير مثلًا
آه. طَب وفاكرة على كده موقِف م معيّن آآ، حصلِت حاجة زي كده وأنتِ بدأتِ بالمصالحة وحصل إيه وقتها كان إيه سبب الخلاف يعني؟ لو تحكي لي موقِف حصل معاكِ قبل كده.
إمم. آه، يعني حصلت معايا فعلًا كان في موقِف كده حصل بيني وبين أختي وكان برضه سوء تفاهم في الكلام يعني و وهي فهمتني غلط فزعلِت جدًا وقعدِت تبكي وبتاع، طبعًا أنا حسّيت إن هي أ هي ممكن تكون فهمِت كلامي غلط، فأنا على طول على طول كلِّمتها على طول في التليفون و وقُلت لها م يعني "ما تفهميش كلامي غلط" واعتذرت لها وما أحبّش أبدًا، أبدًا إن يحصل خلاف بيني وبينها طبعًا أكيد يعني، وعلى طول يعني
كويس خالص، طَب وعلى كده تفرق بالنسبة لِك إن أنتِ كلِّمتيها في التليفون والّا تروحي لها، أنهي الأفضل بالنسبة لِك وليه؟
هو عشان إحنا بعيد بُعاد عن بعض شوية في المسافة يعني، فيعني بيبقى صعب شوية إن أنا أروح يعني آآ، فلأ، يعني حتّى مُجرّد الكلام هي عشان العلاقة بيننا كمان كويسة جدًا يعني، فمُجرّد الكلام والاعتذار في التليفون أو أو حتّى على الواتساب حتّى، آآ، بيفرق معانا لمّا بابعت لها مثلًا voice أو باكلِّمها في التليفون، فبيفرق جدًا، جدًا معانا و وخلاص الموضوع بينتهي م يعني
أيوه، يعني أنتِ شايفة إنه حاجة بسيطة زي كده خلاص تُمثِّل إن أنتِ تقدري ت ت تصلّحي الموقِف بحاجة بسيطة زي دي، بس هو في العموم يعني لو أنتِ حد مثلًا و سواء هي أو غيرها يعني وقريّب أو بعيد برضه آآ، و و وزعِل منِّك في موقِف أو أنتِ زعلتِ منّه وأنتِ قرّرتِ تبدئي تصالحي، فبتفضّلي نَفْسه في العموم المُصالحة تكون وجهًا لوَجه، والّا مُصالحة على التليفون علشان تتجنّبي مثلًا الإحراج من وَجه لوَجه، أنهي الأفضل بالنسبة لِك بشخصيتِك أنتِ يع
أيوه بالضبط. أيوه. إمم. آآ، لأ، شخصيتي أنا بصراحة ما ب يعني ما باحبّش وجهًا لوَجه ده، يعني يعني آآ، آه، في ناس ممكن ب ب تحب إنّها تواجه بس أنا ما باحبّش وجهًا لوَجه لإنّي أ أ ممكن هيحصل بقى شَد وجذب جامد في الكلام ومالوش لازمة يعني، إنّي لو هو الموضوع خلاص عادي
فاهمِك، إن أنتِ هتحسي إن ممكن الموضوع يتطوّر لو كان على ال آآ، يعني وجهًا لوَجه يعني هيتطوّر إن هو يحصل شَد وجذب وتحصل مشكلة.
بالضبط. أيوه، لإن وجهًا لوَجه بقى حي مثلًا اللي قُدّامي هيقول لي بقى مثلًا ده لأ، أنتِ قُلتِ كذا وأنتِ مش عارف إيه، و <tsk> الكلام هيكبر ال ال ال اللَك والعَك في الكلام الكتير زي ما بيقولوا كده يعني إيه، بيخلّي الموضوع يكبر، فأنا ما باحبّش بقى وجهًا لوَجه.
تمام، طَب وإزاي تقدري بقى ت ت يعني ترجّعي العلاقة زي ما كانت، هل ممكن الشخص ده ممكن ي يرجع العلاقة بينكم زي ما كانت؟
آه، خلاص مجرّد ما اتكلّمنا في الحوار باسيبه بقى ياخد وقته، وباورّيه بقى بالأفعال بتاعتي، يعني أنا أفعالي هي اللي هت
إمم. زي إيه مثلًا لو تحكي لي مثلًا عن أفعال عملتيها قبل كده عشان تِحلّي مشكلة زي دي؟
آآ الوِد بقى، يعني الوِد بقى بيننا وال يعني مثلًا أجامل في مناسبات مثلًا معيّنة لو هو حد غريب يعني آآ أجامله مثلًا في مناسبات معيّنة.
فكرة المجاملة دي كويسة، يعني إن أنتِ ت تشاركيه في حاجة هو بيعملها أو مناسبة تبقى حاجة كويسة يعني.
آه طبعًا المجاملات
فاكرة موقِف إن أنتِ جاملتِ حد زي كده و و قدِرتِ تصلّحي العلاقة معاه؟
آه طبعًا المجاملات دي بتفرِق جدًا، جدًا، يعني الواحد لمّا يكون مثلًا رايح يجامل حد مثلًا وياخد له هدية معاه أ في مناسبة عنده حصَلِت طبعًا يعني هتفرِق جدًا حتى لو كان في خِلاف يعني بينهم وبين بعض، يعني أنا مثلًا لو آآ مثلًا حصَل خِلاف بيني وبين صاحبتي وهارُوح، هارُوح لها واخده هدية معايا، دي في حَد ذاتها دي دي دي اعتذار، يعني دي باينة أوي، آه.
بالضبط، بتمثّل إن أنتِ آآ يعني الهدية دي بتمثّل إن أنتِ نيّتِك طيّبة يعني مش مش قصدِك حاجة، آه.
بالضبط كده، آه وفي نَفْس الوقت اللي قُدّامي وهو ونيّته بقى، يعني أنا عملت اللي عليّا واتصرّفت كده إن أنا مش ها مش هارُوح ولا ولا هاعمل كده إلّا إن كنت نيّتي طبعًا إيه، يعني نيّتي خير وإن ونيّتي إن أنا أصالح يعني، فساعتها بقى ال
آه، طَب لو الشخص ده ما تفهّمش و وتط تطوّر الموضوع معاكِ بتتصرّفي إزاي وقتها لو الموضوع تطوّر، مثلًا هو لأ، هو شايف إن أنتِ أنتِ غلطانة وما ينفعش ده، وأنا مش هاتصالح بسهولة وبتاع ومش عارف إيه، فبتبدئي تراضيه إزاي؟ يعني إيه الحلول اللي ممكن تتصرّفي فيها غير الهدية؟
إمم. آه. آآ يا والله لو هو يعني اللي قُدّامي ب يعني ما ما تفهّمش بقى موقِفي وإن أنا مثلًا ب باتصرّف كده من مُنطلَق إن أنا مش عايزة أ أخسَره مثلًا، لأ ساعتها خلاص أنا كرامتي فوق كل شيء، أنا هانسحب، هانسحب وم آآ من آه.
بالضبط، آه، بتشوفي إن أنتِ، لأ خلاص إن هو أنتِ عملتِ اللي عليكِ وزيادة فخلاص مش مش هتكمّلي يعني.
بالضبط ومش ه ومش هاتكلّم كتير بقى ولا هاقول حاجة خلاص طالما اللي قُدّامي ما قدّرش آآ تصرّفي دوّة، وخَده بقى على مَحمل تاني خالص، أو ك خلاص هاسيبه بقى لضميره و وزي ما قُلت لك كده هانسحب ومش هاكمّل بقى يعني خلاص يعني المواقف أصلها المواقف بتبيّن الناس من بعضها يعني أكيد
فاهمِك أيوه إنه ال ال ال الموضوع بيبقى إنه بيبيّن لِك شخصيّته إن أنتِ خلاص شُفتِ إن ده مش هينفع يبقى قريّب منِك تاني أو حتى تبقي ف يبقي في حياتِك يعني عامةً.
إمم. بالضبط كده، يعني هو بُصّ يعني في ناس ممكن ال ال ال ظرف مثلًا حصَل بينهم وبين بعض أو مشكلة واتصالحوا ممكن ترجَع العلاقة بينهم أحسن من الأول كمان لو هُم نيّتهم الاتنين خير، لكن لو نيّتهم لو في حد آه، آه، لو فيه حد نيّته مش خير بقى وعايز مشاكل وعايز كب يكبّر المواضيع فده بقى مش بصراحة ما بابقاش أنا ما باحبّش العلاقات اللي من النوع ده، يعني أنا باحب الوضوح كده وال وال إمم.
إمم. آه يعني كمان ز بناءً على نيّته يعني، إمم. آه فاهمِك أيوه، طَب و وعلى كده آه وعلى كده ال ال الموضوع لو مع حد قريّب منِّك بيبقى نَفْس الكلام يعني بتت بتتعاملي نَفْس الكلام؟
لأ، لأ، طبعًا لأ خالص، لأ، بُصّ الكبرياء ما لوش مكان في العلاقات اللي هي ال آآ بتاعة العائلات يعني، لأ خالص.
إمم. بالضبط بقى زي زوجِك، والدِك، والدتِك، ال ال الحاجات اللي زي دي، المقرَّبين الدرجة الأولى مثلًا.
طبعًا. لأ، طبعًا يعني ده بيبقى وضع تاني.
بتتصرِّفي إزاي طيب وقتها؟
لأ، وضع تاني بقى خالص يعني ساعتها ب بابقي باعتذر و وحتّى لو أنا غلطانة كمان باقول ح يعني مثلًا حقَّك عليّا أنا ما كانش قصدي. بابيّن نيتي.
بتحاولي تسيبيه يهدى كده يعني مثلًا، صح؟ آه.
آه، طبعًا، طبعًا، أكيد، آآ ويقول اللي هو عايز يقوله بقى، يعني ع عايز يلومني، عايز ي ي يتكلّم بقى زي ما يفتَّح في المواضيع مش مشكلة، لو قَرِيب و وحد غالي عليّا وكده، لأ طبعًا، يقول اللي هو عايزه و وأنا برضه هاستحمل على فكرة يعني. يعني أنا من النوع اللي باستحمل.
آه، طيب بالضبط آه، يعني القرابة عندِك إن هو قريّب، فدي حاجة أهم شيء يعني إن أنتِ ما تخسريش حد قريّب منِّك.
آه. بالضبط كده، آآ ما أحبّش أخسر حد. يعني آآ زي ما قُلت لَك ما يبقاش في كبرياء في العلاقة، ب العلاقة اللي هي الوطيدة بين ال في العيلة زي مثلًا زوجي حتّى لو أولادي والله وأنا غلطت برضه باحاول إن أنا أ أصالحهم برضه. أ أ يعني ساعات الأم برضه بتغ بت يعني بتغلط آآ في حق مثلًا ابنها أو حاجة بكلمة تجرحه أو كده فعلى طول ب باعتذر على طول أنا ف
آه. آه. طَب آه، كويس إن أنتِ تربيهم على المبدأ السَّوِي ده يعني بصراحة حلو خالص. بس هو الفكرة إنّه أنتِ لو لو ال المشكلة بقى كان فيها طرف تاني أو طرف تالت، حتّى ي يبقى اسمه كده طرف تالت ب بيبقى بالنسبة لِك بتفرق في حاجة لو حد تالت دَخَل في المشكلة؟
آه. إمم. اهم. أ آه. آه يستحسن
يعني زي مثلًا مشكلة ما بين مثلًا زوجِك وحماتِك وأنتِ، تفرق إزاي مثلًا معاكِ؟ كده أنتم 3 أطراف مع بعض.
بُص، يعني هو بالنسبة للحما بصراحة أنا ما جربتش الموضوع ده، إن هي يعني الله يرحمها هي اتوفت وأنا مخطوبة لسّه، فأنا ما جربتش الموضوع ده، ف بس أنا حاسّة برضه إنّي كنت برضه هاعمل نفس الكلام، وأكيد يعني م يعني ما كانش هيبقى في علاقة وحشة بيني وبينها يعني، إنها أساسًا كانت سِت طيبة يعني، ف فأنا حاسّة إن آه، آه.
آه. أيوه. آه، إن أنتِ م ما مريتيش بالموقف نفسْه في ناحية الحما، بس لو حد تاني مثلًا يعني لو والدتِك ووالدِك وأنتِ مثلًا، المشكلة بينكم أنتم ال3، أو أي حد 3 في المشكلة تفرق معاكِ وجود شخص تالت والّا بتتعاملي بنفس النظام؟
بالضبط. آه. لو اتنين غُرب معايا مش مش ولد يعني مثلًا أنا ووالدتي مثلًا وحَد غريب مش والدي، هتفرق طبعًا إنّه هو يتدخّل بيننا، لكن والدي عادي، والدي هيتدخّل عادي لإن برضه هاسمح له إنه هو يتدخّل، لكن لو حد بقى غريب خالص عننا إحنا الاتنين، مش هاسمح له إنه هو يتدخّل وي وي وخصوصًا لو كان هيكبّر المواضيع بيننا، فطبعًا يعني هت آه.
آه، يعني أنت بتعتمدي أصلًا في فكرة إنّه بتختاري حد يكون قريّب منكم أنتم الاتنين، يعني يحل ال ال المشكلة، أو قريّب منكم حتّى أنتم ال3 في الحالة دي، لكن ما يبقاش حد كمتدخّل إن هو يكبّر المشكلة أكتر.
آه، ما فيش مشكلة. بالضبط. بالضبط كده، بالضبط، غير بقى دي حاجة و وال و وبيني وبين زوجي بقى حاجة تانية خالص، يعني بيني وبين زوجي ما أحبش حد آه.
آه ممتاز خالص. آه، طَب تفرق إيه تفرق إيه ما بين زوجِك وما بين عيلتِك اللي هو أهلِك، والدِك ووالدتِك وكده؟
آآ بيني وبين زوجي ما احبش حد يتدخّل خالص بيننا ليه بقى، أنا لو رُحت اشتكيت من حاجة أو قُلت لهم مثلًا على حاجة أو حصل خلاف و وعرفوا، هُم هي هييفتكروا له هو ال ال الخلاف ده وهي لكن أنا أنا هاسامحه يعني، لإن أنا قُلت لَك أنا من من عادتي ومن طبعي إن أنا باسامح على طول، لك
اللي بي بت بتسامحي على طول أو تبدئي أنتِ ال المبادرة، بتاخدي المبادرة دايمًا.
آه. بالضبط، لكن هُم بقى لو عرفوا هُم مش هيسامحوه، هيبقى من وجهة نظرهم إن هو غِلط بقى مثلًا في حاجة أو كده، أ أكيد هيشيلوها له بقى، وهيبق هيبقوا حاطينها ف يعني في في قلبهم من ناحيته.
هيحطوه في خانة إن أنت زعّلت بنتنا وكده، فهيبصوا له بال بال بالنظرة اللي أنتِ مش حابّة إن هُم يشوفوه بيها يعني.
أيوه. بالضبط. بالضبط، وخصوصًا لو الأمور ما تستحقش يعني، فطبعًا أنا حتّى طول عمري متعودة على كده إن أنا ما أطلّعش م أسرار بيتي برّا أبدًا يعني، دي خَط أحمر بقى، يعني أسرار بيتي آه.
أيوه، لأ تفكير كويس أيوه، إن أنتِ تخلّي الموضوع بينِك وبين زوجِك بس.
فعلًا، فعلًا دي أهم حاجة في العلاقة بين الزوجين، أولًا الاحترام، ثانيا الأسرار ما تخرجش برّا البيت، يعني حتّى لو حصل خلاف بيني وبينه لا يمكن، لا يمكن أحكي لحد، حتّى ولو والدتي برضه مش هأحكي لها، عشان ما تزعلش برضه منّه ويعني ما يبقاش في يعني
بالضبط، آه. أي نوع من أنواع الحساسيات يعني، اللي هو أنتِ عايزة تفضلي فاصلة البيت عن بيت العيلة، كل واحد له مكانته وقيمته عندِك.
بالضبط. بالضبط. أيوه، بالضبط كده.
آه، لأ، حلو جدًا بصراحة وتفكير سوي و وممتاز جدًا، وحقيقي اتبسطت جدًا بالكلام معاكِ، شكرًا ليكِ.
إمم. شكرًا، شكرًا.